Ờ, kiểu là, giống như một nhà hàng châu Âu ở vỉa hè. <laughs> OK. Rồi, và sau đó thì, ờ, họ dọn thức ăn thế nào nè, ăn những món gì hả bạn?
Ừm, đúng rồi, chính xác, chính xác.. <laughs> Ừm. Nói chung là mình, ờ, đánh giá là đây là bữa ăn gia đình bản địa, tại vì là tất cả các món ăn ở trên cái bàn ăn ngày hôm đấy thì mình, ờ
Đều thức ăn Mỹ ha? Đều thức ăn Mỹ, đúng hông? Ừm.
Đúng, mình chưa bao giờ được ăn, tức là, trong cái ẩm thực Việt Nam là mình chưa bao giờ thấy. Đó. Ừm. Thì, ờ, đấy bạn có biết là có một cái loại, ờ, thịt, một cái món mà chắc chắn là bên Mỹ họ ăn vào Lễ Tạ ơn ấy là cái thịt gì, ờ, không?
Hiểu nha, hay quá! Ừm. Có có vẻ là thịt gà tây, đúng hông bạn?
Đúng rồi, thịt gà tây. Đấy, chính xác là bước vào là, ờ, ngồi đợi một lúc thì là cái món ra đầu tiên chính là cái con gà tây.
<laughs> Ờ.
Đó, họ để vào giữa bàn luôn. Nguyên một con luôn. Nguyên.
Ờ. Nguyên một con luôn! Một nguyên một con gà tây to là hai mươi người ăn 1 con thôi hay sao bạn?
À, không, 20 người là hôm đấy là bạn ấy chia ra hình như là 3 bàn. Thì là bạn ấy mua mua, ơ, 3 con gà, đúng rồi, 3 con gà tây be bé. Đó. Xong nguyên con nướng thơm phức để trên bàn luôn, h hấp dẫn. <chuckles>
3 con gà. Ừm, 3 con gà. Hay quá, 3 con gà! Ừm, ừm. Hay quá! <laughs> OK nha, có vẻ thú vị thật sự. Thế nhưng sao bạn, sao bạn?
Thế nhưng thế nhưng mà ừ, thế nhưng mà, ờ, bình thường mình ăn gà ở Việt Nam đi, thì mình hay chấm với, kiểu, ờ, muối chanh này. Ừ, đúng rồi, muối tiêu chanh này hay là, ờ, tương ớt, cùng lắm là tương ớt đi. Đấy. Thế nhưng ở bên này họ ăn gà tây với một cái loại sốt mà nó là sốt ngọt bạn ạ.
Với muối tiêu chanh, đúng rồi. Ây da! Ừm, đúng, đúng, đúng.

Đúng rồi, đúng rồi. Thế nhưng mà nó cũng, ơ, rất là lạ, tức là cái công thức nó cũng không, ơ, như mình tưởng tượng khi làm món khoai tây nghiền ấy.
Sao bạn? Nó nó lạ chỗ nào bạn?
Ờ, tức là, ờ, bình thường khoai tây thì mình hay nấu canh, người Việt Nam ấy, mình hay nấu canh hoặc là mình, ờ, chiên, khoai tây chiên, đó. Nhưng mà, ờ, cái khoai tây nghiền này thì mình nghĩ là "Ô kê thì chắc là cho ít muối vào với ít tiêu vào để cho nó, ưm, gọi là, thành món mặn ấy," nhưng mà, các bạn ấy cho thêm sữa.
Đúng rồi, nấu canh, nấu canh. Ừm. Sữa, sữa và nghiền cục khoai tây.
Ờ, cho sữa đúng rồi và bơ, đấy, và đ đ để đánh cùng với khoai tây thì, ờ, mình cũng thấy rất là lạ, mình bảo là "Uầy! Ưm, chưa thấy cái sự kết hợp này bao giờ." Đó.
Hiểu, hiểu. <laughs> Ừm, có vẻ như, ơ, người Mỹ nói chung rất thích ăn béo, đúng hông? Rất thích ăn ngọt, toàn là nãy giờ nghe kể toàn vị béo, vị ngọt thôi, nào là sữa, khoai tây cũng sữa, mà gà lại ăn với, ơ, mứt, <laughs> lạ ha. <laughs>
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, ăn với mứt, mứt hoa quả, đó. Thế thế nhưng mà, ờ, cái công đoạn, ờ, mệt nhọc nhất thì đúng là cái nghiền khoai tây đấy là mình nghiền rã cả tay ra, thì ừ, ừ, không có máy.
Nghiền bằng tay hông có máy hả bạn? Đang tay, vất vả đấy. Vất vả, vất vả.
Thế chắc cứ phải lấy cái dĩa rồi, nghiền, nghiền, nghiền, mỏi hết cả tay. Thế thế xong là lúc mà thấy đổ sữa vào mình bảo là "Ôi giời ơi! Không biết là, ờ, có" ừ, "có ăn được hay không? Mình mất công nghiền nãy giờ." <laughs>
<laughs> Có ăn được hay không, đúng hông? <laughs> Hiểu nha, khá là lạ đấy! Ô kê, rồi, nhưng mà khi mà dọn ra ăn thì bạn cảm thấy thế nào, có gì đặc biệt trỏng hông?